Pantay lang.
Kasi may mga kanta ng Pilipino na gusto ko, eh, na may kanta rin naman sa US na gusto ko, tas meron din naman akong gusto sa, K-pop, pero ma sobrang konti lang.
Hmm. Ah.
Kasi gusto ko sa K-pop si IU lang, eh, tsaka BTS lang, oo.
Ah, IU, ah, BTS, ngayon 'yung paborito ng anak ko, four years old ang anak ko pero, um, nagustuhan niya 'yung Dynamite na kanta. Oo. Ako si Jungkook 'yung ano lang, seven days a week. <chuckles> 'Yun lang nagustuhan ko, eh, <gasps> pero ano ako, sa Korea naman, 21, 'yun ang pinaka-favorite ko talaga.
<chuckles> Ang ganda di ba, maganda 'yung mga kanta nila. <chuckles> <laughs> Mm. Ah. Sila 'yung mga OG di ba, na K-pop, sila Sandara Park?
Mm, tama. Mm, 'yun talaga, yu do'n nagsimula yat or 'yung meron pa yatang ma 'yung ano, nag 'yung kumanta ng Nobody Nobody. 'Di ba, 'yun do'n 'yun nagsimula?
Mm. Oo. Ah, oo. Oo nga, hindi ko kasi kilala 'yun, pero kasi, parang mas nag-boom 'yung 2ne1 dahil di ba, dating artista si Sandara Park dito sa Pilipinas. Kaya no'ng medyo oo, kaya parang sila 'yung, isa sa mga unang-una talagang, kumbaga, tinangkilik ng mga Pilipino.
Oo. Oo, oo. Kaya mas sumikat. Mm. <clicks tongue>
'Yan. Ang galing nga, eh, pero <sniffs> alam mo 'yon, minsan 'yun nga, alam mo 'yung itong ito 'yung ma matutuwa ka kasi minsan, kahit 'yung hindi magkakilala na mga tao, minsan nagko-connect sila sa mu musika 'no, parang, hindi naman tayo close tas nagkita tayo dito, for example sa isang school na may concert, pero alam mo 'yun parang nagkakuwentuhan tayo, "ay paborito mo ba 'to, oh paborito ko 'yan." Friends na kayo kasi, sobrang gusto niyo pala parehas 'yung 'yung ano kaya nagiging magkakaibigan. 'Yun nga, ang saya lang.
Mm. Oo, tama. Mm. Oo. <giggles> <sniffs> Hmm.
Naranasan mo na 'yon?
Oo. <clicks tongue> Ano 'yung ano mo, um nagpapatanggal sa'yo ng stress, 'yung slow music lang ba o 'yung medyo pang party party?

Yung ano yung
Ano, meron ako, yung tatay ko kasi 'di ba, ah, namatay siya, ilang taon na nakalipas, pero 'pag tumutugtog yung kanta ni Ed Sheeran yung photograph siya yung naaalala ko.
Mm. Ah, may ah, favorite ko din si Ed Sheeran. Ako ship
Oo. Iyon naman ako, gusto ko siya pero, si pap si daddy ko kasi ang gusto niya mga kanta Michael Learns to Rock, mga gano'n.
Mm. Oo. Mga ano lang is ah, medyo ano, slow slow rock, mm, slow rock. Ako kasi si Ed Sheeran naman ang favorite kong ang paborito kong kanta ng ni Ed Sheeran 'yong Shape of You. Kasi may may isang lalaki na nagustuhan noon na palaging 'yon ang pinapakinggan namin talaga. ba habang nag ah, nakasakay kami sa motor 'yon ang sound trip namin.
Mm. Slow la slow rock. Oo. Hm Mm. Ah. Wow. Grabe. Ay, ang taray.
Mm. Ang saya lang noon pero ngayon kasi me meron na kasi akong anak, meron na din akong partner. Eh, ayun. So a kami naman ng partner ko, ang fave ang paborito namin yung
<chuckles> Mm.
Nothing's gonna stop us. Oh, 'di ba? Mm. Yun yung yun yung kinanta naming dalawa sa videoke no'ng nag nagba-bonding kaming 2.
Ay, ang ganda rin. 'Di ba? Classic din yun, ah, "Nothing's gonna stop us."
Mm. Mas maganda kasi 'pag mga yung makaluma ang mga kanta.
Mm.
Di ba?
Oo totoo. Ano pa nga eh, meron pa 'ko yung ano yung mga kinakanta, "Till They Take My Heart Away." Mga ganun 'di ba? Hmm.
Oo, <laughs> ano 'yon, si ano? Si sino bang nag-revive no'n? Si Kyla? Kyla.
Hindi ko alam. Oo ata, oo. 'Di ba yung mga old songs.
Oo. Maga maganda yung ano, maganda yung ano niya rendition nun eh.
Oo. Kaya sabi ko ay alam mo iba talaga ang ganda ng mga
Ano mas gusto mo? Ah, Filipino music o sa international?
Sa 'kin ano, pantay lang.